Hey, du, ähm, ich habe gerade ein ziemlich großes Problem in meinem Leben. Und zwar, ich finde es schwierig, Entspannung z zu Hause zu finden so. Also, jetzt ganz konkret ist es jetzt so, dass ich, ähm, Informatik studiere. Und in Informatik gibt es halt, ähm, sehr viele Sachen, die man halt machen muss so im Studium. Und, äh, darunter sind halt so f zu den Vorlesungen gehen, Hausaufgaben machen, ähm, halt, ne, z äh, zu lernen halt, alles drin so. Und ich habe auch wirklich gemerkt, dass mein Alltag sehr geprägt ist vom nur vom Studium so, weil ich weil weil meine Routine sieht meistens so aus, dass ich halt um so 8:00 aufstehe und dann halt zur Uni fahre und dann halt bei der Uni bis ungefähr so 8:00 bleibe, 8:00 abends, und dann erst so 9:00 zu Hause ankomme, ne? Und, ähm, es ist halt so, dass mein Gehirn also, ich bin ein z also, ich würde schon mich selber als sehr disziplinierte Person bezeichnen, ne? Und wenn ich mich versuche, zu etwas zu entspannen so, dann merke ich halt, dass mein Gehirn mir so sagt: „Hey, ähm, was machst du da? Du machst nichts Produktives so. Du machst deine Hobbys, die dir so, wie heißt das, keinen Mehrwert für deine Zukunft bringen so. Das wird dir du kannst nicht damit Geld verdienen so.“ Und dann sagt mein Gehirn die ganze Zeit, ich soll stattdessen lernen so. Und deswegen habe ich, f fühlt es immer so sch schlecht an, wenn ich's mich so entspanne. Und ich wollte fragen, ob du vielleicht so 'n Ratschlag für mich hättest, wie ich mich wirklich so richtig entspannen kann.
Mhm. <chuckles> Mhm. Ja, also, ich wollte erst mal dazu sagen, <chuckles> dass es vielen Menschen so geht, einfach abzuschalten, ne? Ähm, und dann dabei halt auch 'n schlechtes Gewissen zu haben, das ist also, total nachvollziehbar und da stehst du mit Sicherheit nicht allein da. Ähm. Und ich sehe ja schon, du hast ja eigentlich schon 'n total langen Tag, dass du um 8:00 ausm Haus gehst und um 8 um 8:00 abends wieder oder praktisch 9:00 dann erst wieder zu Hause bist. Das sind ja 13 Stunden, ne? Ähm, Ähm, bist du denn dann überhaupt, äh, noch äh, ich's äh, in der Lage, hier irgendwas Produktives zu machen?
Ähm, also, ehrlich gesagt, nachdem nachdem ich wirklich nach Hause jetzt also da ist nachdem ich halt zu Hause ankomme wi kann ich halt nix mehr Produktives machen, weil ich weil ich halt zu müde bin sozusagen. Da sagt mein Körper einfach: „Okay, ich werde jetzt abschalten so.“ Weil ich merke
Ja klar, äh äh. Mhm. Das ist ja au äh, das ist ja auch ganz normal, ne? Ähm, weil das ist ja schon 'n unheimlich langer Tag, ne? Aber, äh, dein Körper sagt dir ja praktisch schon, du sollst abschalten. Aber dein Gehirn sagt dir dann: „Okay, ähm, äh, ich mache nichts Produktives.“ Ne? Ähm, und du hast dann irgendwie so schlechtes Gewissen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ach so, ja, ne, sorry. Mhm. Ja, genau. Es ist es wäre so, als würde eine Stimme mir so, äh so sagen, he äh, so wirklich, dass dass ich halt wirklich faul sei, so. Es ist so ich fühle mich halt so selbst schuldig, wenn ich mich entspannen möchte so einfach. Ich weiß nicht, es ist halt also ich verstehe natürlich, dass es eine Notwendigkeit ist so, wie heißt es, Pausen einzulegen oder einfach sich zu erholen so, weil natürlich, das gibt, äh mein Gehirn braucht auch Erholung so, ne? Weil wenn man die ganze Zeit so denkt, wenn man so versucht, irgendwelche Probleme zu lösen, dann wird man irgendwann so müde, dass man halt, äh, das nicht mehr machen kann, so. Und ich weiß aber nicht, aber aber es ist halt wirklich ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich versuche, meinen Hobbys nachzugehen, so. Aber letzte Zeit habe ich finde ich mich auch am Wochenende so halt, dass ich mir selber sage h so: „Hey, okay, ich ich möchte mich jetzt so entspannen so.“ Ne? Ich möchte jetzt 'n Buch lesen einfach. Und, äh, mein s Gehirn sagt so: „Nein! Du darfst das nicht machen. Du musst lernen.“ So. Und wenn ich mich widersetze gegen meinem Gehirn, dann kriege ich ein Schuld kriege ich dann ein Schuldgefühl, weil eigentlich weiß ich, dass er halt recht hat so. Ich ich muss halt lernen so, aber es <sighs> ich es es hört sich alles so richtig wie sagt man das? Ähm. Hört sich alles so zw äh, zwiespältig an so, ne? Es es es ergibt gar keinen Sinn, was ich irgendwie sage, aber
Mhm. Mhm. Doch, das gibt schon, äh, Sinn. Ähm, da das kann ich mir eigentlich total gut vorstellen, ne? Ähm, ah, aber, ähm ich, äh, denke grade halt, äh, w du weißt es ja eigentlich schon selbst, dass die Schuldgefühle praktisch eigentlich unbegründet sind, weil ich meine, du hast ja schon so viel gearbeitet am Tag, ne? Und, ähm, äh, du hast dir eigentlich die Pause verdient, ne? Ähm, äh, meinst du denn, das wäre vielleicht so 'n Ansatz, dass man praktisch, äh, so, äh, die Denkrichtung so 'n bisschen ändert, ne? Äh, gut, dein Gehirn kommt dann, äh, immer wieder durch und sagt dir das und das dort wird wahrscheinlich auch 'n bisschen, ähm, äh, Zeit dauern, aber dass man wirklich halt sagt: „Okay, ich habe mir das irgendwie jetzt so echt verdient und es ist auch total okay, jetzt mal wirklich gar nichts zu machen.“ Und ich meine, wenn du 'n Buch liest, ähm, du bist ja dabei produktiv. Ich meine, du machst jetzt praktisch kein Lernen, ne, äh, für was, aber, äh, durch das Buchlernen, ähm, e e entspannst du dich und du lernst ja auch was Neues, ähm, äh, dadurch, dass du das Buch liest, ne? Ähm, und das ist ja eigentlich auch was ganz Natürliches, ne?
Mhm. Also, ja, erst mal so wirklich, was du jetzt sagst, du hast wirklich 100 % recht, ne? Also, ich sollte wirklich irgendwie mein Mindset sozusagen ändern, aber es kann auch sehr gut sein, dass es halt etwas mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Und zwar, ähm es ist halt so, dass ich in einer asiatischen Familie, äh, groß geworden bin so, ne? Und es wird ja sehr oft so gesagt, dass also ganz stereotypisch, dass asiatische Eltern so etwas strenger sind, wenn es halt so um Noten oder Leistungen geht, ne? So akademischen Leistungen. Und bei mir war's halt wirklich so der Fall, dass ich halt seit der Grundschule so, wie sagt man das, gezwungen wur also nicht gezwungen, aber ich wurde halt so auf also erzogen, dass ich halt immer der Beste sein muss so. Ich muss dann immer lernen ich muss halt dann immer performen gut performen. Ich musste der ich muss der Beste in der Klasse sein, Hauptsache so, ne? Und
Mhm. Mhm. Verstehe. Mhm.
ja, ich weiß nicht. Es ist weil für mich ist es halt natürlich gewesen so, dass ich das mache. Und das hat sich halt bis zum Abi sozusagen dann herangezo äh, so weitergezogen. Und, ähm aber ich habe dann auch gemerkt wirklich, d als ich dann ein Student geworden bin, dass ich mit dieser ganzen Freiheit, die ich halt als Erwachsener habe, wie sagt man das, mich auch etwas eingeschränkt fühle, weil weil ich ich merke halt, wie viel Freiheit man eigentlich haben sollte so, aber das mein Gehirn kann es halt nicht sozusagen verarbeiten so, weil weil ich nur weiß, wie man halt wirklich die ganze Zeit lernt so. <chuckles>
Mhm. Verstehe, ne? Weil du hast es praktisch schon seit deiner Kindheit eigentlich so durchgehend, äh, durchgemacht und bist auch so aufgezogen worden, ne? Aber du, ähm, möchtest eigentlich auch gerne j das hier da 'ne Änderung machen, ne? Ähm. Äh, also, das ist, äh, natürlich dann auch ein, äh, Prozess, der praktisch auch 'n bisschen Zeit braucht, ne? Ähm, dass du so in kleinen Schritten, ähm, vielleicht, ähm, das s so machst, ne? Ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal ähm, mal mit 15 Minuten anfängst, ne, ähm, wo du dich jetzt wirklich komplett relaxt, ne? Und du brauchst ja auch, äh, kein schlechtes Gewissen zu haben, ne? Und dann kannst du ja vielleicht, äh, 'n bisschen was noch, ähm, fürs Lernen machen, ne, ähm, damit du dich auch dabei gut fühlst und dass du dich so einfach, ähm, langsam dran gewöhnt, ne? Ähm, und da muss sich dein Gehirn dann halt so mit der Zeit hoffentlich auch so 'n bisschen umstellen, ne, dass die Pausen wirklich okay sind, weil du hast das jetzt halt praktisch ganz anders gelernt, ne? Mit deiner Familie. Ähm
Ah, okay. Also so, äh wie heißt das? So 5 so Intervalle einfügen so während meiner mhm, mhm.
Genau. Äh, dass du einfach mal anfängst okay, weil du sagst jetzt, äh, wenn du dann nach Hause kommst und wie gesagt, 13 Stunden, ne, ist ja schon 'n Wa Wahnsinn, ne, was du da gemacht hast. Du hast dir das erst mal verdient und, äh, wenn das jetzt trotzdem äh, noch so die Gedankenspiele reinkommen, ne, weil du halt daran gewohnt bist, immer was, äh äh, k äh, machen zu, äh, müssen, was halt irgendwie dann auch produktiv ist, ne? Dass man halt langsam sich so 'n bisschen Stück von Stück daran, ähm, äh, weg entwickelt. Und, äh, du k du kannst ja auch ich weiß nicht, ob das nur bei Meditatio äh, äh, 'ne Option ist, äh es gibt ja auch so Meditation, ne, ähm, äh also auch the themas thematisierte Meditation, wo man dann auch halt, äh, direkt, äh, so was an ähm, da ist dann so 'ne kleine Einleitung, ne, ähm, wo dazu was gesagt wird, ne? Und dann kannst du auch gezielt nach Themen, ähm, suchen, die praktisch so deine Situation auch so 'n bisschen widerspiegeln. Und, äh, da kannst du halt mit 5 Minuten Meditation anfangen und, ähm, äh, dann das vielleicht auf 15 raufdrehen. Wär das vielleicht 'ne Möglichkeit, dass du praktisch, äh also lernst, äh, dir selbst Zeit zu geben?
Oh, okay,, aber diese Methoden sind wirklich ziemlich cool, würde ich so sagen. Also, ich habe tatsächlich noch nie wirklich über Meditation nachgedacht. Also, es gibt es ergibt natürlich, äh, so es ergibt sehr viel Sinn, ja, weil wenn ich so kleine Pausen, so also ja okay, äh, du hast ja mit mit deinem ersten Tipp sozusagen mir gesagt, dass ich so etwas Pausen einlegen soll und so kleine Pausen nur, ne? Und es ergibt auch sehr viel Sinn, weil ich brauche erst mal etwas Zeit, um mein Gehirn halt so gewöhnen zu lassen, ne, dass ich halt Pausen einnehmen darf so. Und ich glaube, die kleinen Schritte, die du gesagt hast, dass man einfach nur 15 Minuten mit 15 Minuten anfangen soll, die sind ziemlich das ist eine sehr gute Idee, das werde unbeding äh, auf jeden Fall umsetzen. Und die Midaz äh, das mit der Meditation ist ist auch ziemlich cool, weil ich habe auch sehr sehr oft gehört, dass so Mönche oder so sehr viel meditieren und sich halt inneren Frieden damit gefunden haben so und
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Genau, und, äh, da wirst du auch richtig dann, äh, durch äh, ähm, geführt, ne, durch diese Meditation, ähm, und, ähm das du wirklich so im Moment bist und, äh, da wird dann auch manchmal halt, äh, so dir, äh du wirst dann auch halt mutig da ermutigt dabei und, äh, lernst das praktisch richtig, äh, so ab, äh zu entspannen, ne? Und da gibt's so ganz tolle Apps, zum Beispiel eine, die heißt Calm. Ähm, äh, äh, da, äh, kannst du, ähm da gibst so praktisch jeden Tag 'ne andere auch Meditation zu bestimmten Themen, ne? Und du bist ja dann eigentlich auch irgendwie produktiv dabei, weil du was Neues ähm, äh, du lernst praktisch abzuschalten, ne?
Oh, okay, ja, ja, doch, diese Denkweise hatte ich tatsächlich bis jetzt noch nie in Betracht gezogen. Das ist eine sehr gute Idee. Also, ja, wir grade halt, wo wir halt wirklich im Int also, wo wir halt wie heißt es, äh, Internet benutzen können und, äh, so viel so viele zu äh, auf so vielen Sachen Zugriff haben, sollte ich das wirklich ausnutzen, mich besser zu mich zu verbessern auf jeden Fall, um dies also, wenn's halt um diesen Aspekt um diese Abs äh, Aspekt geht, da. Und ja genau, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, das mit mit der Meditation. Und ich denke auch, dass es mir sehr viel helfen wird, weil ich habe wirklich gemerkt, dass es halt dass dass es halt sehr tief in meinem Herzen so verankert ist, dieses Mindset, was ich halt bis jetzt hatte, das mit dem Lernen und so. Und ja genau, ich werde auf jeden Fall diese Ratschläge befolgen und, äh, vielen Dank für das Gespräch. Ja, es hat mir es hat mir wirklich sehr geholfen.
Mhm. Ja. Gerne und es freut mich, dass ich dir da 'n paar gute Tipps geben konnte, ne? Das kriegst du schon hin, sei nur, äh, geduldig dabei.
Jo, Dankeschön. Wir sehen uns.
Bitte.